Mm.
'Yun, pero huhugasan. Mm, mm. Niyoo Oo, oo, 'yun.
Effective pala. Parang nakita ko rin 'yan, eh. Ah, effective nga talaga. Gumaga sige, sige gagawin ko 'yan sa susunod. 'Tsaka siguro <scoffs> siguro isa na rin sa mga maaalat na pagkain 'yung mga chichirya, sobrang dami kasi.
Oo. <laughs> <scoffs> Hay naku, oo.
'Di ba, aray ko.
Lalo na kapag 'pag nanonood ka ng TV ayan. 'Pag ginagaw may ginagawa ka sa kompyuter.
Pero ano kas mm. Ayan. Sige Mm.
Panay oh
Parang, 'yan na ang on the go snack mo, 'no.
Oo, panay ang subo nakakalimutan mo nang maalat 'yung kinakain mo.
Kaya nga. 'Tsaka siguro ano kasi masyadong mura mga chichirya 'no, aminin man natin sa hindi, kaysa sa mga prutas 'di ba. Kaya nga 'yan lagi ang parang on the go natin na, sige dito na lang tayo, eh, mura, eh, budget. Mga ganiyan, naku po.
O Oo. Oo, oo. Oo, oo, mm. Oo, pero maganda rin talaga 'yung prutas na ano na snacks kesa sa mga chichirya, gaya ng oo, ang mansanas.
Mm. Ayan. Kaya nga. Ayan. Oh, sa

Oo, oo, totoo. Kahit na natapos mo ng lutuin, may katabi ka pang patis, na merong kalamansi <laughs> totoo, hindi ba? <laughs> Oo, kasama yun, o kaya suka, na may sili, ayan. Oo, pero madalas yung ano talaga, yung maalat.
Mm. Totoo. <chuckles> Pinoy. Oo, Pinoy, eh. Guilty ako. Ayan. Condiments. Mm. ‘Di talaga mawawala ‘yang alat, at least oo.
Oo, oo, totoo, totoo. So may mga pagkakataon ba na nakakatulong, nakakasama sa kalusugan mo ang pagkain ng sobrang maalat?
Minsan nga toyo, eh. Ayan, oo naman. Ako dati kasi nagka-UTI ako, eh, kaya ayun medyo natakot-takot na, kasi medyo malalala na 'yong UTI ko no'n kaya, simula nagka-UTI din ako na sakit parang ginagawa ko, ano na lang, light na lang sa pagkain, hindi na gano’ng ka-alat, alam mo yung sakto lang, parang hindi ganon ka-timpla para sa panlasa. Kayo po ba?
Mm. Mm. Oo. Mm ,mm. Oo, oo. Oo. Oo. Ay oo, talagang nagka-diperensiya ako sa kidney noon. Na-ospital ako na-confine ako sa sob maal gustong-gusto ko ng mga pagkaing maalat kasi, kaya lang, siyempre hindi maganda sa kalusugan kaya ngayon medyo nagnab nabawas-bawasan ko na. Kapag kumakain ako ng maaalat, umiinom ako ng maraming tubig, pang balanse. O kaya kak iinom ako ng mainit na tubig para parang ma natutunaw, kung kung tula kung makakatulong talaga yung matunaw, pero tubig talaga, tubig nang tubig. ‘Yon, yung nakakatulong para sa ano, sa, kidney. e
Naku. Mm. Mm. Tama. Ayan. Totoo. Naki-cleanse mo. <chuckles> Mm. Sa bahay lang. Ah. Sang-ayon ako diyan 'no, kailangan talaga pangalagaan natin yung kalusugan natin kasi siguro, dala na rin ng panahon ngayon, parang ang dami ng processed food. Eh, ang processed food naman, sobrang alat kasi alam mo, yun parang tumagal sila ‘di ba.
Oo. Oo, totoo. Mm. Mm, mm. Para sa preserbasyon ng pagkain kailangan nilang lagyan ng ano, naalala ko 'pag ano nga pala, hindi ba 'pag nilalagay mo sa freezer yung pagkain, ah, isang paraan ko dun, eh, ano yung nilalagyan ko ng para madaling matunaw, ayun nilalagyan ko ng asin tsaka suka, medyo mabilis siyang matunaw kaya lang, siyempre huhugasan mo ulit kasi may asin, so maalat yun. Pero mabilis siyang matunaw. Asin tsaka suka ang nilalagay ko.
Eh, mabilis masira. Mm. Sobra. Ayan. Mm. ‘Yan. Ayan. ‘Yan. Hmm. Tot Ayan. Uy, na parang nabasa ko ‘yan.

Pampalasa daw, eh, minsan 'di lang asin, eh, minsan mga MSG pa, 'di ba, parang doble-doble 'yan.
Oo, oo.
May asin na, may MSG pa, sa'n ka pa d
Oo, oo, totoo. Pati sa mga ritwal ginagamit 'yong asin. <laughs> Hindi ba? <laughs> Oo.
Ayan. <giggles> Oo, eh, hindi talaga mawawala ang asin, 'no? Parang parte 'yan ng ano, eh, Pinoy culture, kultura natin.
Oo. Oh, totoo. Naalala ko mayro'n akong kamag-anak nagpadala sa 'kin ng asin. <chuckles> Sabi para sa sabi niya, "Puting-puti 'yan." Sabi niya maganda. Maganda nga naman talaga. Kaya lang iniisip ko, ano kaya pinagkaiba nito sa ano 'yon lang, 'yong kulay lang talaga, puting-puti, oo. 'Yon. Pero asin pa rin talaga siya. <chuckles> Oo. Oo, oo. Ganda, oo. Pero hindi mag ang maganda siguro niyan, bawasan 'yong gamit. 'Yong tama lang.
Ayan, mm. Oh. Sa Mm. Hoy, ang daming asi <hiccups> 'Di ba? Mm.
O kung hindi mo maiiwasan kagaya pagkain ng bagoong, siguro ano, damihan 'yong inom ng tubig, mainit na tubig o maligamgam. Para natutunaw 'yong, mga s ano sa katawan.
Kaya Tama. Mm.
Gaya rin ng taba, um, 'di ba?
Ma tama. Totoo. Mainit daw na tubig nakakatu siguro ano talaga, balanced diet. Tapos sana iwas-iwas. Kasi sobra talaga tayo sa panglasa na ganiyan, patis, asin, lahat, alam mo 'yon, lalagay talaga. Parang tubig-tubig, mm.
Oo, sa sabi. Mm. Mm, mm. Oo. Oo, tama. Oo. Siguro na siguro nasa kultura natin 'yan, 'yong sobrang alat ng pagkain.
Ay, oo. Parang may nabasa nga ako, napanood na ganiyan. Kasi ano daw, parang pine-preserve nga natin 'yong pagkain, kaya 'yong mga adobo, maalat, ayan.
Oo. Mm, mm, mm, totoo. 'Pag a
Pana at way ng pagsese pagpapahaba ng pagkain.
Oo. Maalat 'tsaka maasim para sa mga atsara gano'n. Oo. Pero ba m sa maalat talaga, sa kabuuan hindi talaga maganda sa katawan 'yong sobrang alat. Kasi katawan mo mag mag-dudusa talaga.
'Di ba? Ayan. Sabay-sabay. Totoo. Naku, mahihirapan talaga sa huli.
<shushes> Oo, totoo. <chuckles> Oo. Uy, maraming salamat sa, ano, sa oras mo, ha?
<laughs> Kaya iwas-iwas. Limitado. Hoy, salamat din sa pakikinig mo sa kwentuhan natin nag-enjoy ako sa pagkain. Nagutom tuloy ako. Pero huwag na maalat, ha, iwas-iwas na tayo diyan.
Hmm. Oo, ako din naman. Oo, oo. <chuckles> Oo, iwas na. Naku, daing, tuyo. <laughs> Almusal. <chuckles> Danggit, salamat.
Almusal. Pero salamat.

Ayan. Depende siguro kasi pinoy tayo,, 'di ba? Parang combination 'yan, eh, ng maaaalat tas mamantika, naku mahilig tayo sa ganyan 'di ba?
Mm <clicks tongue> Oo. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama.
Parang napansin ko rin kasi, eh, ang pagkain natin kadalasan ganyan, eh, alam mo combo 'di ba?
Mm. Mm. Totoo. <chuckles> Lalo na lalo na sa mga restaurant kapag ano medyo mura <chuckles> kasi. <chuckles> Oo tama, tapos dito naman sa, ano, sa ayaw ng sobrang alat, madalas siya, yung mga may edad na ayaw ng sobrang alat, 'di ba?
Dapat. Ayan. Uy, totoo? Kaya nga. <chuckles> Dinadala sa alat no, mm. Hello? Ganun. Totoo.
Oo yung, may may diperensya sa kidney o diabetic, 'yan.
Mm. Ayan. Ano talaga, ingat na ingat sila. Alam mo ba yung laswa kung tawagin na pagkain?
Oo, masarap yun, 'di ba?
Yan. Oo, eh, pritong gulay lang, tapos kung ano anong ano na papakuluan na gulay.
Mm. Oo, oo masarap siya.
Wala masyadong pampalasa. Hmm.
Oo. Oo. Tama. Pero madalang yung pagkain talaga nawawala halos nilalagay, eh, lalo sa panahon ngayon nap napakaraming palagay mga cubes, bouillon cu cubes, oo maraming ganun. Oo tama. Kaya parang mahirap iwasan yung pagkain na walang alat.
'Di ba? Uy totoo Yan. Totoo. Mga seasoning powder. 'Di ba? kaya nga eh.
So, paano mo malalaman kung gaano na kaalat ang tama sa isang pagkain? Kung tama na ba yung alat?
Parang parte. Ay Kasi ako rin po nagluluto ako, eh, 'yan parang alam ko rin, tsaka tantsado ko rin, eh, siguro ginagawa ko diyan, kung gaano ako karaming magluto, kasi 'yong iba parang iba may napapansin kasi ako sa mga social media, sabi nila grabe ang alat naman ng niluluto mo may bouillon cubes na nga may patis na, may seasoning pa, eh, isang kaldero ang niluluto tapos punong-puno ng sabaw, 'di ba? Parang? <snorts>
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, oo.
Sakto lang naman yung lasa 'pag gano'n, pero kapag na kaldero, dun talaga a-alat yan, eh, kaso daming sabaw, parang ganun tinatantya tantya mo rin talaga, kung gaano karami yung sabaw o gaano rin karami yung niluluto mo, syempre minsan wala rin naman talagang lasa di
Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm.

Pero yung mansanas nilalagyan din ng konting asin para masarap. <laughs> Oo.
<chuckles> Ay uy ba't nasabi niyo yan, so watermelon, ano ano ba tagalog nu'n, pakwan. Kaya nga, eh, 'di ba parang nakakapagtaka, grabe ang panlasa.
Oo. Oo, nilalagyan din ng asin, 'di ba? <chuckles> Oo. <chuckles> Hindi hindi lang mangga nilalagyan ng asin pati mansanas, <chuckles> pakwan. <chuckles> Halos lahat na.
<chuckles> Lahat. Ah Ano ba yan. <chuckles>
Oo, <snorts> kaya ang nangyayari sa nagtataka ka, "Ay bakit ako ano tumataba, ba't lumalaki yung tiyan ko," yun pala marami kang na naiipon na tubig sa kataw katawan dahil sa alat. <chuckles>
Lahat nalang may asin. <chuckles> Totoo, nako, yan ang mahirap, eh, kasi lahat nalang, "Hala walang lasa, kumuha ka nga ng asin." Diyos ko po.
<chuckles> Hmm, oo, lagyan ng asin. <chuckles> Tapos ma ta's ngayon mapapansin mo merong Himalayan salt, Celtic salt, oh, iisa naman ang ibig sabihin nun, asin <laughs> 'di ba? <chuckles>
<chuckles> Hay, nako. Ayan. Kaya nga, eh, parang ma masustansya daw mire minerals, minerals kung tawagin. <chuckles>
Oo, <chuckles> oo. <chuckles> Ganun din naman yun, <scoffs> maalat din. <laughs> <breath> Oo, oo, totoo, oo. Pero maliban sa maalat na pagkain, ano pa yung mga gusto mong pagkain?
Diyos ko p Kaya nga. 'Di ba? <chuckles> Ang ano talaga ng mga Pinoy, eh, hirap din matantsa, eh, 'di ba? 'Di mawawala ang pa Ah, ako kasi ngayon nga nag-iwas na rin ako sa mga maaalat, pati matatamis eh, siguro kada isang linggo soft drinks ko, isa, o wala na. Alam mo yung parang bawas na bawas na talaga.
Mm, mm, mm. Oo, oo, oo, hindi maganda talaga yung ano, ganiyan. <sniffs> Mm.
Mm. Hindi na tulad dati na on the go din ako, pati sa mga instant na pagkain minsan-minsan nalang, mas gusto ko magluluto. Ayan.
<clicks tongue> Oo p oo, pansit kanton 'no?
Ayan, isa pa yan.
<clicks tongue> <chuckles> Maalat din. <laughs>
Gra Kaya nga, ta's lalagyan pa ng cheese lalo, naku po.
Oo. <laughs> Mga nu instant noodles, yan. <chuckles> Maalat din. <chuckles> Halos lahat ang pagkain na gusto natin talaga ang maalat.
Hay. Ayan nak <chuckles> Grabe. Grabe. Totoo, parang, mawawala. <laughs>
Paano mo iiwasan? <laughs> Hay nako.
Tapos ano pa yan, eh, pina pine-perfect combo natin yan sa matatamis na pagkain, milky ay
Oo. Oo, salted caramel. <chuckles> Nilalagyan din ng asin. <chuckles> <chuckles> 'Di ba?
'Di Ba? Ayan, naku. Pati nga ang kape 'no meron din, eh, 'di ba?
Oo, oo, totoo. <chuckles> Nilalagyan lahat ng asin. Para pampasarap.
Kaya nga, eh, parang

Marami pang mga paboritong pagkain, eh. Depende siguro, kung sa pang araw-araw ba o panghanda alin ba d'yan? <chuckles>
Mm. Mm. <clicks tongue> Pang-araw-araw.
Ayan. Ah, pang araw-araw kahit mainit gusto ko ng sabaw, eh, alam mo yon'? May mahihigop.
Ay, oo, oo the best. <chuckles> bul bu bulalo, sinigang <giggles> Tinola, oo. Eh, expertise ko 'yan. Tinola. <chuckles>
Di ba? <scoffs> Hindi dry yung kinakain mo. Ay, parang tinola. <chuckles> Nilaga. Ayun ay nagluluto ba kayo ng ganiyan?
Oo. Tinolang manok, mm. May papaya at talbos ng sili. <clicks tongue> Oo. <giggles>
Napakasarap naman. Ayan. Uy, sarap. Tapos mainit ang kanin, naku!
Oo, yung Thai rice, naku bango. <laughs>
Mm. Nako, alam mo yun, extra rice talaga kung anuhin mo 'no.
Oo, tama ka. Si sinasabay sa init ng panahon.
Totoo.
<chuckles>
Pero ayan ano, ano yung mga pakiramdam niyo 'pag nagluluto kayo ng pagkain, kayo ba? Di ba may tinatawag kasi tayong mataas ang timpla, mababa ang timpla. Di ba kapag mataas ang timpla kadalasan ano maalat di ba sobra yung panlasa nila. Kayo ba, ano ba, saan ba kayo banda?
Oo. Oo, mm <clicks tongue> tama. Oo. Ako siguro ano lang, tama lang. Kasi dito sa may kasama ko dito sa bahay, masyadong mataas ang panimpla niya. So 'pag magluluto ako, sabi ko sa kanya dagdagan mo nalang, kasi mas mas marami kami kaysa sa kanya siya lang ang mataas ang timpla so siya na ang mag-a-adjust, <chuckles> ganun. Oo, oo. Maraming pagkain nap ma maganda sana ano yung maalat kagaya ng bagoong, ng binagoongan. Tsaka ano ang ta laing.
Yan. Ah. <chuckles> Mm. Totoo. <chuckles> Totoo. Mm. Ayan. Oo. Sarap. Ayan.
Oo, <snorts> di ba? Hindi u hindi umaano sa, eh, imagination mo na ano na hindi sila maalat, hindi sila sasarap kung hindi maalat, eh. Di ba? Oo. <chuckles> Oo. Anong mga pagkain yung natikman mo na na maalat?
<snorts> Mm. Totoo, sang-ayon ako d'yan. <chuckles> Ayan talaga bagoong, eh. Kasi, kadalasan ano rin, eh, inuulam yan di ba sa ano, sa kanin. O, hindi kaya pina-partner sa mangga para alam mo yung contradicting yung lasa, ayan din yung naalala kong maalat, eh. Alam mong masarap kaso hindi naman maganda pang araw-araw kasi maalat talaga.
Oo, sarap. Mm. Mm. Oo, oo. Mm, mm. Mm, tot talaga, talaga hindi maganda sa kalusugan. 'Yon ang numero uno doon. Oo. Ba sa tingin mo bakit maraming tao ang gusto o ayaw ng sobrang alat sa pagkain?
Mhm. Sobrang alat. Totoo.